آآ، إحنا طبعًا السلطة ده أساسي في السفرة، يعني يعني في أخت من أخواتي هي متخصصة في السلطة، آآ، إحنا لا إحنا ممكن ساعات نتفرج على مسلسل مثلًا، آآ، ب بنتفرج على حاجات إحنا شو ب يعني الحاجات اللي كل كل ما افتكرها باضحك، إن إحنا نجيب مسلسل قديم، مسلسلات بقى زي بتاعة الشهد والدموع، رأفت الهجان، ذئاب الجبل، الحاجات القديمة دي.
حلو تمام. آه. آه يعني أنتم مثلًا بتفضلوا بتفضلوا إن أنتم وأنتم كمان وأنتم قاعدين على السفرة بتشغلوا مسلسل وممكن تسمعوه وكده وتتابعوه عادي؟ لا جميل.
آه